Also, es war ein sehr wichtige, äh, Situation, weil ich hatte bis dahin nicht wirklich so 'ne Art von Eifersucht erlebt. Also, vorher hatte ich immer so, äh, Beziehungen, immer mit mir war und es war kein anderer involviert, bla, bla, bla. Aber das war das 1. Mal, wo ich, äh, damit konfrontiert war, ehrlich gesagt und ich habe es am Anfang schon das war, glaube ich, 'n Fehler. Ich habe das länger eingehalten, was mich dann in die und, ähm, die Person hat dann schon gemerkt, dass ich ein bisschen sozusagen kälter werde kalt werde sozusagen, ähm, weil ich da gesagt habe: „Na ja“ also, das halt das ist etwas, äh, dort auch gemerkt habe. Wenn ich dann merke, dass jemand jemand anderes macht, äh, bin ich nicht mehr in der Lage, mein volles da zu geben, weißt du, wie ich meine? Und dann in einer bitte?
Mhm. Hm, mhm. Aha, hm. Mhm. Ah, ja, ja, absolut. Hm, hm, hm, okay.
Also, ja, und und des deswegen, äh, wurde ich zur Rede gestellt sozusagen. Da habe ich einfach gesagt, dass ich es nicht okay finde, also, dass, ähm, jemand von mir sagt: „Oh, diese Person, ist so heiß“ und dann auch sofort: „Ähm, was willst du eigentlich von mir dann?“, wenn wenn du dann mit'm Mann dann, bitte sehr, aber dann erwarte nicht von mir, dass ich dir dann mein Volles gebe, weil das werde ich nicht machen. Ich habe das dann nicht ich habe erst habe ich die Eifersucht, aber dann habe ich gedacht: „Okay, muss ich unbedingt ausflippen, auch wenn ich eifersüchtig bin?“ Ich kann einfach bei mir ein bisschen runterdrehen, weißt du? wie anderen Personen das einfach, äh, ausgleichen und dann werden wir sehen, wie die reagiert. Und dann war so: „Nein, ich will nicht, dass du weniger passioniert bist.“ Aber dann ne, aber du weißt du weißt, wie Frauen reden, ne? Aber dann habe ich mir halt gedacht: „Wenn du sagst, dass du <tsk> andere Männer schön findest, dann kannst du nicht von mir erwarten, dass ich dann di dir meine volle, ähm, äh, Aufmerksams samkeit gebe.“ Weißt du, wie ich meine? Das ist nicht fair, ne? Du kannst von mir dann Aufmerksamkeit erhalten, was sich so anfühlt, ne? hundert Prozent fühlt sich so an, ne? Und dann habe ich gesagt: „Ist eigentlich der beste Weg“, ne? Man muss da nicht eifersüchtig werden, weil man gibt dann, was man bekommt von der Person und dann, wenn die dann checken: „Okay, vielleicht ist das nicht das Beste so benehme“, entweder die passen sich an oder nicht oder man geht einfach weiter im neuen Prozentsatz und da muss keiner eifersüchtig sein und gut ist. Also, ich finde, Eifersucht ist.
Mhm. Ja. Okay. Mhm, mhm. Oh, okay. <chuckles> Ja. Ja, ja. Mhm. Okay. Mhm. Verstehe, ja, ja, ja, das ist total spannend, was du da sagst. Ähm, aber wenn wenn wir jetzt noch mal in diese Situation reingehen, ne, wo i wo ihr dieses Gespräch geführt habt, äh, war das dann, sage ich mal, so, dass du das dann sehr sehr konfrontativ gesagt hast? Oder war das dann doch 'n sehr ruhiges Gespräch, sodass du das dann halt wirklich einfach mal klären wolltest? Wie wie muss ich mir das jetzt ganz konkret vorstellen, als ihr dann grade gesprochen habt? Oder war das vielleicht sogar in 'ner konkreten Situation jetzt, ne, wo wo eben grad mal wieder so 'n Kommentar kam und dann dachtest du: „Ne, ich muss das jetzt ansprechen“ und dann war auch vielleicht so 'n bisschen Boshaftigkeit mit dabei?
Ja. Ja. Ne.

Ja, aber ich muss sagen, ähm, ich habe diese Geschichte gebraucht, um dies und das Haus um das herauszufinden. Weißt du, es ist nicht als ob ich. Ich wusste genau, aber ich muss äh, muss in so 'ner Situation, weißt du? Man muss es erst erst durchleben, ein einmal, vielleicht 2 bis 3,5 Minuten, dann habe ich's gecheckt, wie ich da handeln muss, weißt du, wie ich meine? Das hat mir sehr viel gelehrt. Obwohl es schmerzhaft war, da war auch 'ne Lehre da, das ist das Wichtige eigentlich dran.
Mhm. Absolut. Absolut. Ja, aber ich ich finde, das, äh, ist 'ne sehr schöne Zusammenfassung, die du da letztendlich hast, ne? Also, man muss letztendlich erst mal die Erfahrung damit gesammelt haben, um dann, äh, da letztendlich dann auch zu sagen: „Hey, so ist es jetzt und, äh, so gehe ich damit um.“ Also, wie gesagt, ich kann dich dadrin nur bestärken, das so zu machen. Und, äh, wenn wenn du da jetzt irgendwie dann doch mal Unsicherheit oder so was verspürst, dann komm gern noch mal auf mich zurück und wir sprechen noch mal drüber. Aber ansonsten weiterhin viel Erfolg so dabei, ne?
Danke. Alles klar, ich bedanke mich herzlich für's, äh, sehr nette Gespräch und sehr professionell und gutes Gespräch von dir. War wirklich sehr nett, mit dir zu sprechen und, ja, ich wünsche dir dann noch einen schönen Sonntag.
Danke, das wünsche ich dir auch. Mach's gut.
Danke, Tschü

Ich würde es mal so sagen, weil ich, äh, die Dame immer also, wir haben 3 Stunden auseinander gewohnt, und ich bin immer aufs Wochenende zu ihr gefahren, ne, und halt, äh, ja Zeit zu verbringen und da habe ich einfach gemeint so, jetzt es muss keine Konfrontation unbedingt geben. Ähm, das habe ich aus dieser Situation gelernt, äh, ich habe daraus sehr viel gelernt. Bin auch froh da darüber, weil man braucht immer wieder diese, ähm, <tsk> wie soll ich sagen, Tools, äh, sozusagen. Ähm, wird es, äh, eine Konfrontation, äh, gefährlich ist, weil man muss erst mal über alles nachdenken. Die Pros, die Cons, weißt du? Die ganze Situat dich in die, ähm, Lage des der anderen Person zu stellen, wenn wenn's möglich ist. Und, ähm, das ist man kann es so gut wie möglich versuchen, aber manchmal ist es nicht immer möglich, präzise zu sein und deswegen bin ich immer so chill, wenn ich so was anspreche, weil 'ne Konfrontation, äh, bringt nichts. Es es ruin es ruiniert einfach, ähm, die das das Ganze, weißt du, wenn man dann in 'ne Konfrontation geht. Also, einfach gechillt rein
Mhm. Mhm. Mhm. Ja, absolut. Sehr gut, ja, ja. Genau, genau. Das das würde ich absolut so unterzeichnen, ne? Da das, ähm, hast du schon schon sehr gut erkannt, ne, dass man da einfach, äh, entspannt reingeht. Weil so, wenn man dieses Konfrontative hat, das gibt ja meist einfach dann nur Konflikt und der das Gegenüber macht dann in dem Moment halt zu, ne? Ähm, und als ihr dann drüber gesprochen habt, ne, habt ihr dann äh, du hast es ja grad schon angesprochen, habt ihr dann irgendwie konkrete Grenzen oder auch Erwartungen dann letztendlich, äh, gesetzt, die worauf ihr euch dann geeinigt habt oder kam's in dem Moment dann gar nicht zu 'ner richtigen Einigung und, äh, man hat praktisch nur drüber gesprochen und irgendwie ging's dann weiter und, ähm, ja, das hat die Beziehung dann einfach weiter auch belastet?
Genau. Genau. A genau. Also, w wie wie gesagt, sie hat gemeint: „Ne.“ Ich so: „Okay. Ich kann dich nicht darauf äh, nicht davon abhalten.“ Aber was ich dann jetzt tun möch tun werde für mich, für also, weil ich schätze als Person, ähm, „ich bin kein Hund, ähm, ich werde, äh, dir nicht mehr mein volles 100 % geben, sondern nur noch 50 %, die ich von dir bekomme. Du kannst weiterhin Männer angucken, ne?“ Und dann haben wir so versucht also, sie so: „Oh, das ist mir zu kalt. Woher hast du?“ Aber ich habe gemeint, ähm: „Ja, aber das ist genau dasselbe, wenn du mir sagst, du gehst mit einem anderen Mann. Also, du kannst dann nicht von mir 100 % erwarten.“ Und das fand ich eigentlich ist dann auch auseinandergegangen, aber ich fand's auch ganz gut, weil ich meine, damit habe ich auch gesehen, was für 'ne Person das ist, ne? Also, das ist auch kann man auch so sehen mit der Eifersucht. Es ist nicht nur, äh, Eifersucht, eifersüchtig zu sein, aber dann zu bedenken: „Wieso bin ich eifersüchtig? Was sagt mir das über die andere Person, was sie tun, dass sie als Strafe“ Und das ist eigentlich die Frage, das mich interessiert. Weißt du was ich meine? Nicht nur die Eifersucht.
Mhm. Mhm. Ja, absolut. Mhm. Ja, absolut, ja, genau, genau.

Also, praktisch in dem Moment hast du halt so dann die deine eigenen Bedürfnisse halt klar ausgedrückt, ne? Und, ähm, dann auch klargemacht: „Hey, da du musst halt dann auch mal 'nen Gang runterdrehen" und du kannst halt dann nicht voll da sein, weil du dich ja in dem Moment dann auch selber einfach auch schützt und, ähm, wozu auch diesen diesen ganzen ähm e ä d s so sage ich mal, die die eigene Kraft da reinsetzen, äh, wenn du das gar nicht dann so wieder gespiegelt bekommst. Finde finde ich 'ne gute Herangehensweise. Ähm, nur in dem Moment, also, d
Genau. Sicher. Genau. Ja. Genau, Genau, für mich ist klar Freiheit zu machen, was sie wollen. Weil ich werde keinem sagen, das muss ich machen. Sie sieht das nicht so. Weißt du? Ich sage, mach mal, ähm, aber dann erwarte nicht von mir, dass ich dir dein Ego dann, weißt du, streichle dann, wenn
Mhm. Ja, ja, genau. Genau, genau. Gute Herangehensweise und, ähm, als das Gespräch dann, sage ich mal, vorbei war, wie oder wie hat er das dann aufgenommen? Hatte er Verständnis dafür oder, ähm, ging es dann, sage ich mal, auch so weiter und es hat sich dann gar nicht so viel dadurch geändert durch das Gespräch?
Also, das Verständnis war de war nicht die standen da so ich gehe das an wie ein Rechtsanwalt. Sonst ist äh äh wie kann man dann argumentieren? Weil die wissen ja, de was die machen, ne? Also, die wissen ja, macht Person, ähm, eifersüchtig und deswegen macht Person das. Also, sie wissen das selbst schon. Hm, die fi wissen das schon, ne? Und die können dir das dann nicht sagen und du darfst nicht, ähm, ein bisschen runterschrauben, wenn ich meine eigenen Sachen mache. Verstehst du, was ich meine? Die wissen das schon. Man sagt nur, was die schon wissen. Die die Frage, wie gesagt, geht nur darum: „Was lässt man an mit sich machen?" Das ist die Frage, ne? Ich meine, das Ding ist okay. Ähm, wenn sie über andere Männer reden möchte und mich halt dadurch eifersüchtig machen möchte, okay, ich kann entscheiden, ich lasse es machen, aber ich werde bei ihr nicht 100 % reinstecken. Fühlst du, was ich meine?
Mhm. Ja, ja. Absolut. Hm, na ja. Ja. Ja, absolut. Also, ich ähm, ich finde, das ist 'ne sehr, sehr gute Herangehensweise und ich glaube auch, dass du da schon 'ne ganz gute Lösung für dich selber ja in dem Moment gefunden hast, ähm, dass du einfach sagst, hey, du du du spürst es und du gehst nur so weit, wie du dich grade auch fühlst und wie du das grade richtig findest und gibst halt auch nur so viel rein, wie du grade für richtig empfindest und, ähm und ich glaube es mhm.
Genau. Ja, ich meine wie wei selten es gibt ist wenn jemand dich eifersüchtig macht oder etwas zurückgibt einfach nicht so gemacht, das heißt, er schleppt dich 100 % hier rein, also, wieso solltest du es dann erwidern? Weißt du, wie ich meine? Also sind so
Ja. Genau, genau, absolut. Also, ich ich finde, da da kann ich dich tatsächlich nur drin bestärken in in deiner Herangehensweise. Ähm, das f empfinde ich auch einfach nur als richtig, das genauso zu machen. Ähm, und ich finde es auch gut, dass du da in die Gespräche nicht konfrontativ reingehst, sondern wirklich halt, äh, ganz ganz gelassen und es einfach offen ansprichst, weil so hat halt die andere die Gegenseite auch die Möglichkeit, sich klar dagegen oder dafür zu äußern halt und auch drauf einzugehen und, ähm, ich glaube, wenn du das einfach so fort führst ähm, ich denke, das ist so die richtige Herangehensweise und da kannst du dann auch ganz gut mit diesem Eifersuchtsgefühl letztendlich umgehen, ne?
Ja. Ne die sind Ja.

Gut, also ich glaube, jeder von uns, wenn er Glück hat und nicht, ja, komplett das schlechte Glück hat, hat mal 'ne Beziehung, ne? Und es kommt zu, dass die Personen sich benehmen, wo man Eifersuchtsgefühle haben könnte, sozusagen und ja ich hatte mal so 'ne Situation vor ein paar Jahren, als ich in Niederlande war, äh, da hatte ich so ein Techtelmechtel gehabt. Also ich weiß nicht, ob man das als Beziehung nehmen könnte vielleicht. Und ja, die Person hat halt, ähm, <laughs> ich weiß nicht und ein einfach ich glaube, die Person war bisexuell, ne, und die hat offen davon gesprochen wie, ähm: „Oh, das ist da ist 'n Mann, der machen.“ Ne, so so nach dem Motto und da hat er ich bin normalerweise nicht neidisch, ehrlich gesagt, weil mein Motto ist, wenn die Person nicht will, dann will die mich nicht und da kann ich nichts tun. Aber in diesem Fall war's jetzt anders, weil, äh, ich kann ja mit einem Mann ich kann da nicht mithalten. Ich habe keinen Dingsbums, weißt du? Und da war ich eifersüchtig, so 'n Dingsbums habe, aber eigentlich ist das halt, da Gefühle da waren für etwas, wo ich nicht mithalten kann überhaupt. Ähm, hat es die Beziehung belastet? Ich würde sagen, nicht hm, ein wenig, aber nicht wirklich, weil ich, wie gesagt, äh, das Motto habe, wenn die Person jemand anderen will, dann soll die mit dem gehen und i i da habe ich nichts da kann ich nichts tun, weißt wie ich meine? Also, ich denke, es war Eifersucht ehrlich gesagt. Wie soll ich das sagen? Boah, ähm, man sollte
Ja, das stimmt. Mhm. Mhm. Aha. Mhm. Ja, ja, absolut. Mhm, also das ist das ist wirklich spannend, wovon du da grade so erzählst. Ähm, weil w wenn ich das jetzt noch mal richtig, äh, v verstanden habe, ne, also dein dein Partner, ähm, der d da dem hast du gegenüber Eifersucht, äh, verspürt, weil er vielleicht bisexuell war, und in dem Moment konntest du mit dem, äh, f auf den dein dein Partner letztendlich in dem Moment gestanden hat, also den Typ, ähm, ein, hm eine männliche Person gar nicht mithalten, weil du natürlich die Geschlechtsteile, sage ich jetzt mal ganz offen, ähm, gar nicht hast. Das ist wirklich spannend. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, äh, genauso spannend ist es und du hast es auch richtig verstanden, genauso ist es. Es ist, äh, als ob man gegen einen Roboter antritt.
Mhm. Hm, okay. Und, ähm, w w aber d du hast es dann gespürt, ne, diese Eifersucht, dass da dass da normalerweise kanntest du das von dir nicht und in dem Moment hast du das aber gespürt. Ähm, wie hat sich das Ganze denn dann, ähm hast du das dann einfach mal offen angesprochen oder hast du das für dich behalten in dem Moment?